Okey.
Para que tu esposo pudiera comer, pero también tanto tú como tu hijo puedan aprovechar esa misma comida.
Claro, claro, sí, no no como hacer comidas diferentes, porque eso también implica mucho tiempo y mucha más organización. Tienes toda la razón. Y bueno, lo de los vegetales, eh, vas más porción de vegetales me parece una excelente idea, y yo pienso que to cualquier vegetal, eso no tiene ningún problema, ¿no? Eh, con tal de que no se llene con con, digamos, con estas salsas de que vienen en en las botellas, sino como preparar, este, un aderezo natural, ¿no? Aceite de oliva, eh, limoncito y y y Ah, oh, okey.
Exacto. Exacto, sí. El yogur griego es muy bueno para, eh, ponerlo en la ensalada. Sí, entonces, lo que puedes hacer es, eh, comprar un yogur griego, eh, colocarle, eh, una cucharadita de mostaza, un poquito de sal y eso lo mueves, y, eh, se lo colocas encima a una ensalada espectacular.
Mm. Ajá. Mm. Oye, que suena delicioso. Mira que esa no me la sabía. Guau. Yogur griego, mostaza. Perfecto Y sal. Okey, se revuelve y se echa como la claro, esos a eso en esos aderezos también, porque a veces la ensalada así sola como que eh, ¿no? Como que cierto no, no les provoca o no nos provoca mucho, pero pero esa me parece una excelente idea, am, agregársela, y después natural. El yogur griego también he escuchado y he leído un poco de que es muy bueno de eso. Ahora, referente a las sí, claro, referente a las proteínas, por ejemplo, bueno, el pollo, la carne, el pescado son son son como las básicas, ¿no? Las proteínas animales y ya uno puede, pues, ahí como hacer combinaciones con eso, ¿no? Eh, salteados, o
Sí, bastante. <chuckles> Sí. Y sal. Mm, no sabe muy bien. Sí. Espectacular, sí. Correcto. Claro que sí, cerdo, si te gusta también es muy bueno.
También Ah, bueno, sí, a la plancha todo también, ¿no? Porque nada, nada frito, por supuesto. Oye, mira qué buena idea. Y de carbohidratos, bueno, yo tengo el arroz, eh, que no es el acompañante, entonces, es la la cantidad mínima hacerlo, ¿no? Definitivamente. Okey.
Claro. Obviamente sí. Sí. Exacto, porque todo va en las cantidades. No, no solamente en el carbohidrato, sino en la cantidad que te estás comiendo. Porque como dicen por allí, ¿no? Eh eh, todo lo que es abundante hace daño. Si tú te tomas, eh, qué sé yo, 4 litros de agua, el agua hace bien, pero tampoco uno se va a tomar 4 o 5 litros de agua, porque eso sí te puede hacer un daño para las células. Entonces, todo en grandes cantidades hace daño, pero en mínimas cantidades no hace mal.
Mm, sí. Mm, claro. <chuckles> Sí. Sí, sí. Correcto. Mm. Oye, qué buena idea.
También pudieras considerar el hecho de un arroz integral.